Bueno, yo lo que sugiero es no publicar más datos o demasiados datos que sí sean completamente personales o que te hagan identificable, como por ejemplo, puede ser una dirección o por ejemplo, exactamente, eh, tu edad, tu teléfono o algunos otros tipos de elementos que te hagan fácilmente identificable, eh, creo que, pues, la gran mayoría sí, sí queremos tener una red social también para comunicarnos con toda la gente o con más gente de la que conocemos, pero como en todo, ha hay cierta información que sí se puede compartir y que cualquiera la puede tener, como a nada más tu nombre, por ejemplo, o o una idea general de tu profesión, pero específicamente ya más detalles, yo creo que eso eso se debe, eh, permanecer en privado y solamente la gente que es más allegada a ti y que realmente tienes una relación personal es la que debería de conocer. Así te evita que alguien te esté espiando o que por ahí, no sé, ah ah eh, lamentablemente ahorita ya en la situación. Eh,. Exacto.
Ah, ya. Ah. Ujú. Ujú. Claro. Sí, que pueda ser como que puedas caer dentro como de un fraude en línea, o que te pueda estar vigilando, como tú dices: "Eh, ya sea una persona normal o al inclusive como un criminal", ¿no? Y tiene sentido que que dices, ¿no? Estos temas tan personales, eh, son como muy importantes mantenerlos dentro de esta privacidad y dentro de como tu círculo cercano, ¿no? O sea, a lo mejor si tienes alguna red social que, mm, digamos, no tienes un perfil que es privado y lo tienes público, pues, puede ser muy peligroso, ¿no? Inclusive si subes como una re como una historia o una situación en tiempo real, pues ya sabe, la gente ya s sabe dónde estás, y si creas como una rutina ah, exactamente.
Ay. Sí. Sí, abierto. Sí. Exacto, o o qué lugares frecuentas, por ejemplo, dónde comes, con quién y más si por ejemplo
A qué horas, qué haces, es, eh eh, es como muy predecible para poder, y es como que, como el pre el el blanco perfecto para este tipo de personas que que a lo mejor tienen una actividad criminal específica.
Exacto. Exacto, que el abogado tiene buenas intenciones. Así es. Y otra cosa que también sugiero es que obviamente en muchas de estas redes sociales te permite que, eh, tú selecciones quiénes son las personas que tú vas a agregar, es decir, no cualquiera debería tener el acceso, este, a a a Exacto Y solamente con tu autorización, eh, y obviamente teniendo ese visto bueno tuyo podrían entrar a verlo. Entonces es otra sugerencia que también, eh, creo yo que se puede dar, el mantener tu círculo cerrado y solamente que sea con un y que alguien más pueda ver tus actividades.
Tiene sentido. Ujú. A tu red privada, ¿no? Ah.